So, ja, ähm, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Es ist die so die Zeit von Familienfeiern, Weihnachtsfeiern und so weiter. Ähm, und da stehe ich so 'n bisschen vor der Herausforderung, dass mir so diese Small Talk äh, Gespräche oft zu langweilig sind. Das macht mir meistens keinen Spaß und dann, ja, sage ich mal, bin ich eigentlich relativ schnell, äh, gelangweilt und möchte mit der Person, mit der ich spreche, eigentlich so gerne in die Tiefe gehen, so würde ich das mal ausdrücken, äh, Sachen entweder, ja, besprechen, die mich beschäftigen, die mich an der anderen Person besonders interessieren oder so was in der Art.
Mhm.
So weit, so gut. Jetzt habe ich aber das Gefühl, also, grade bei Leuten, die ich jetzt halt noch nicht so gut kenne, dass das oft nicht so, ja, wie soll ich sagen, äh, angenommen wird oder vielen das vielleicht zu anstrengend ist, und dann kommt da d oder wird das Gespräch lieber wieder in so seichtes Fahrwasser gelenkt. Und da ist jetzt für mich die Frage, ob ich da vielleicht zu aufdringlich bin oder, ja, wie ich das vermeiden kann, dass so blöde Situationen entstehen. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für mich?
Ja, also, erst mal f hm, kann ich das total nachvollziehen, dass du da, ähm, auch wenn du jetzt, äh, auf 'ne Person zugehst, die jetzt auch zum Beispiel auf der gleichen Feier ist oder Ähnliches dass du da vielleicht auch mal nicht nur dieses Oberflächliche besprechen möchtest, sondern auch mal, ja, m m m tiefgründigere Fragen stellst und manchmal kann ja auch 'n super tolles Gespräch daraus entstehen.
Mhm. Mhm. Ja.
Hm, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Kann man machen. Jetzt liegt es halt nur an dir, dass du da, ähm, aufmerksam bist. Wie kann ich, ähm wie reagiert die Person jetzt darauf? Ist sie denn jetzt interessiert und stellt auch mal 'n paar Fragen 'n paar Rückfragen?
Mhm. Mhm. Mhm.
Oder ist sie da eigentlich mehr so passiv und, äh, achtet überhaupt nicht darauf so was du sagst und möchte eigentlich auch am liebsten jetzt fliehen vor der Situation?
Ja.
Ähm, wo worüber redest du denn so ganz gerne, wenn so 'n Gespräch dann mal so zustande kommt? Was ist denn das genaue Thema dann bei dir?
Mhm. Ja, das ist, ähm wie soll ich das das ist unterschiedlich, ne? Das hängt eigentlich immer von der Person irgendwie ab, äh, und auch, sage ich mal, dem Kontext, äh, von dem wir uns kennen und auch, sage ich mal, die, äh die Veranstaltung, wo wir da jetzt grade sind. Äh, so würde ich das eigentlich, äh, ausdrücken, ne? Also, entweder sind das jetzt persönliche Fragen, ähm, w warum die Person grade da ist, äh, was sie beruflich macht oder irgendwie, äh, so was in der Art. So läuft das oft.
Mhm. Ja, kann man ja dann auch, wenn's 'n bisschen privater wird, auch gerne mal, ähm, das Hobby anführen, ne? Ähm, oder halt bei geschäftlichen Terminen dann über die Arbeit dann sprechen, macht man ja auch ganz gerne. Ähm, aber ich glaube, da bist du nicht, ähm, ganz alleine auf weiter Flur. Ähm, da das das das kann man ganz gerne machen. Aber wie gesagt, du musst da 'n Weg finden, wenn du merkst, du musst das Gespür dafür entwickeln oder solltest das Gespür dafür entwickeln, ähm, wie ist jetzt die Reaktion des Partners? Hat die da jetzt Interesse oder nicht, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Und wenn die Person halt nicht möchte, gut, dann, ähm, beendet man das Thema halt und, ähm, geht auf 'ne andere Situation ein. Oder man kann ja auch noch findet da auch sicherlich noch andere Gesprächspartner. Ähm, aber wie gesagt, um nicht aufdringlich zu werden, muss man gut aufpassen, wie die andere Person reagiert, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ähm, das heißt dann also, du hast jetzt vorhin gesagt, dass, sage ich mal, ähm, so also, dass so Rückfragen immer gut sind. Und ja gut, ne, ich habe das natürlich auch schon so 'n paar Mal erlebt, dass wenn ich sozusagen, äh, Leute, äh mich mit Leuten unterhalten will, dann stelle ich denen Fragen, und es passiert eigentlich nix. Es kommt nix zurück, außer Antworten auf die Fragen. Ja gut, ne, dann sage ich mir auch: „Ich bin hier jetzt nicht in der in der Talkshow.“ Also dann dann lasse ich's halt auch irgendwann bleiben, so ungefähr, ne? Ne? Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja, aber das ist ja genau so 'ne Reaktion, die die Person zeigt, weil sie eigentlich gar nicht gerne, ähm, weiter vertiefen möchte. Und dann ist ja dann ist ja gut, wenn du das dann auch so handhabst und sagst: „Gut, dann, ähm, beende ich das halt jetzt, das Gespräch.“ Weil, ähm, du möchtest ja dann auch tatsächlich dann auch nicht aufdringlich sein. Das ist ja auch genau richtig, was du machst. Ähm, und wenn man jetzt, äh m das wird ja auch immer schwieriger, mit Menschen so tiefliegender ins Gespräch zu kommen. Die Zeiten haben sich geändert im Bezug auf was war vor 10 Jahren zum Beispiel, waren die Menschen noch 'n bisschen gesprächsfreudiger.
Hm. Ja. Mhm. Okay, mhm, mhm. Mhm. Ja.
Das ist heute alles, ähm, bisschen ruhiger geworden. Man gibt nicht mehr gerne Dinge preis. Ähm, muss man auch verstehen. Es hat jetzt nicht unbedingt was mit dir persönlich zu tun. Ich denke, das liegt einfach an der Gesamtsituation, dass die Menschen so 'n bisschen verschlossener sind, was persönliche Dinge betrifft.
Mhm. Ja. Mhm, ah, okay. Ja, so habe ich das so habe ich das noch gar nicht, äh, gesehen. Äh, es ist mir halt nur aufgefallen- also, ich habe mich zum Teil in anderen Ländern auch aufgehalten- dass das w woanders leichter fällt, Leute zum Teil wirklich mehr erzählen. Ich habe immer es so 'n bisschen auf, sage ich mal, deutsche Kultur geschoben. Obwohl ich jetzt selber hier auch aufgewachsen bin, fällt mir das manchmal schwer, gewisse Verhaltensweisen, die hier Usus sind, irgendwie zu akzeptieren und unter anderem halt auch das. Ähm, aber das ist ja 'n interessantes Argument. Ich meine, es ist klar, heutzutage, egal wo man ist, die Leute sind mit ihren Handys beschäftigt, keiner guckt irgendwie irgendwo anders hin. Und dass es de deswegen eigentlich schon schwieriger ist, überhaupt mit Leuten ins Gespräch zu kommen, äh, weil ja, man, äh, traut sich ja schon fast nicht mehr, die Leute anzusprechen, weil jeder irgendwie mit seinem Smartphone da zugange ist. Mhm.
Mhm. Ja genau, auch das, da hast du vollkommen recht. Die Menschen w beschäftigen sich sehr gerne mit sich, ähm, selbst und mit dem, was sie jetzt auch grade so möchten, auf irgend 'ner Plattform in ihrem, äh, Smartphone. Ähm, ja, dann kann da nix schiefgehen, da sind sie auf der sicheren Seite. Ähm, das ist, äh, ganz, ganz oft der Fall. Ähm, da bist du eigentlich eher 'ne Ausnahme, dass du so privat persönlich noch so Dinge erkunden möchtest. Ähm, das ist das ist tatsächlich so, dass bei den meisten Menschen diese Komfortzone halt ist: „Ich muss nichts preisgeben, ich kann hier in meiner Komfortzone bleiben, setz setze mich keiner Gefahr aus, kann nichts falsch machen.“ Also, da geht die, ähm die die Kommunikation in Zukunft leider hin. Das ist ähm, kann man nicht abstreiten, aber es wird immer wieder Menschen geben wie du, auf die du treffen wirst, wo man sich dann auch tatsächlich mal, äh, in ein schönes Gespräch vertiefen kann über g weil wenn man oft, ähm wenn man genug Dinge anspricht, findet man fast bei jedem Menschen 'ne Gemeinsamkeit. Irgendwo hat jeder Mensch eine Gemeinscha Gemeinsamkeit, über die man reden kann. Das, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja. Ja, ja.
Hast du wahrscheinlich auch schon mal festgestellt, ne? Und dann liegt es halt wirklich an der anderen Person, aber das ist jetzt nicht auf dich bezogen, da wirst du einfach deine Erfahrung gemacht haben. Und dann, m a es ist 'ne ganz normale Sache. Dann gehst du einfach weiter und schaust, äh, mit wem könnte ich jetzt hier noch sprechen?
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, okay. Mhm.
Hm, genau. Also, du kannst das, äh, Gespräch tatsächlich vertiefen. Jetzt nicht so auf auf Ruck oder Gewalt, sondern ganz kleine Schritte so mal versuchen, ähm, ja, äh, äh, ob du, ähm ob das schon öfter hier, ob ob die Person vielleicht schon öfter hier an diesem Ort, zu dieser Zeit war, was sie für Erfahrungen gemacht hat. Ähm, ja, so Kleinigkeiten auch jetzt zur Weihnachtszeit, ob die Vorbereitungen für Weihnachten jetzt schon gut gelaufen sind. Ähm, so eigentlich eher noch mal so 'n ganz kleiner, tiefgründigerer Small Talk
Ja. Ja. Mhm, mhm. Mhm, ja. Mhm.
und dann merkt man ja, kommen da irgendwelche Rückfragen oder gar nix, ne? Ja, und da wirst du deinen Weg finden, denke ich. Das wird auf jeden Fall auch weiterhin klappen, dass du da du bist ja gesprächsfreudig und freundlich und machst mir auch 'n empathischen Eindruck.
Genau. Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Mhm. Ja, danke. Mhm, mhm. Äh, ja, ja, genau, ne? Also, ich ich sage mir dann halt immer, äh, ich habe halt so bestimmte Ansprüche so an 'nem Gespräch. Natürlich, es muss nicht immer das, wer weiß, wie <blows air> tiefgründige Philosophische sein. Da habe ich ja jetzt auch nicht immer Bock drauf, aber wie gesagt, wenn dann irgendwann, äh, halt wirklich gar nichts, äh, zurückkommt auf 'ner gewissen Ebene, ja, dann dann lasse ich es halt und versuche sozusagen woanders, weil es mir dann mit der Zeit auch wirf wirklich zu langweilig wird, sich über Oberflächlichkeiten auszutauschen, ne? Das kann man ja mal machen, grade wenn man sich noch nicht gut kennt, aber genau. Ähm, oft denke ich mir, da bin ich vielleicht auch 'n bisschen zu ungeduldig, ähm, dass man nicht schneller eine gewisse Ebene erreicht, aber okay. Ähm, bei manchen Leuten habe ich das eingesehen, die brauchen auch 'n bisschen Zeit dafür und, äh ja. Das ist also so. Mhm. Mhm. Mhm.
Dann gerne. Ja. Also, genau so sehe ich das auch. Wenn du jetzt so 'n Gesprächs halt Gespräch halt startest und du gibst so ganz kleine persönliche Details von dir preis, aber du merkst dann halt, hm, da liegt überhaupt kein Interesse vor oder es kommt auch 0,0 dann zurück, dann ist das halt Aber manchmal klappt das ja. Dann gibt man so 'ne kleine persönliche Sache dann von sich preis und dann merkt man, aha, die Person findet das gut und sie, ähm, geht darauf ein und, ähm, erzählt vielleicht auch 'ne Kleinigkeit dann von sich. Keine Ahnung, wie bin ich hierhergekommen? Wie war der Verkehr bisher? Ähm, ist alles gut gegangen und so weiter. Und dann kann man so leichte, kleine Dinge aufbauen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
Und das ist normalerweise so der Start in ein Gespräch, ne? Und, ähm, aber wie gesagt, das ist heute, in der heutigen Zeit, 'n bisschen schwieriger geworden. Da gebe ich dir total recht. Und aber ich bin mir sicher, du findest weiterhin Menschen, die da auch so offen sind wie du und das wirst du dann ganz schnell merken. Und dann hat man auch wieder und dann freut man sich auch umso mehr, wenn man mal 'n schönes Gespräch führen kann, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja klar, mhm. Ja gut, dann, ähm, danke ich dir für unser Gespräch, für deine aufmunternden Worte und, ja, dann hast du mich eigentlich so bestärkt in meiner Verfahrensweise.
Ja, super. Auf jeden Fall. Da b ist schon ganz gut so, auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir weiterhin sehr viele schöne Gespräche.
Mhm. Ja, vielen Dank. Ich dir auch.
Gerne, danke.
Tschüss.
Tschüss.